Ouais écoute, c'est il faut que je te parle d'un truc parce que ça me ça me turlupine un petit peu là. Honnêtement, heu, je sais p heu, f je sais pas quoi penser de la situation, heu, je me remets pas mal en question. Je sais pas si c'est moi qui suis dans le faux, ou, heu, si j'ai raison de penser, heu, de penser comme ça. En fait, heu, donc je t'explique.
Mouais, dis-moi. M Mmh mh. Ouais, explique-moi.
Hem, donc si tu veux, hem, moi, j'ai rencontré mon conjoint, parce qu'on est pas on est pas mariés. J'ai rencontré mon conjoint, heu, j'avais mon appart à Paris q dont enfin, j'étais propriétaire, heu, je le payais tous les mois et cetera, enfin je remboursais mon prêt tous les mois, mais tu vois j'avais un un joli petit studio à Paris, heu, qui, heu, finalement a a pris vachement de valeur et tout, bref.
Mmh mh. Mouais. Mmh mh.
En fait donc on s'est rencontrés, hem, lui était, heu locataire, bref. Ensuite, heu bah, en fait on donc, on s'est mis en couple et on a eu un petit garçon. Et hem et en fait donc moi, heu, pour pas avoir à gérer, bah la location d'un côté et cetera, bon, j'ai décidé de vendre mon appart à Paris.
D'accord. OK.
Heu, donc j'ai fait, heu, une belle plus-value, heu et cetera. J'étais super contente parce que je bossais quand même, heu, la semaine et le week-end, heu, tu vois? Pour, heu, pour, heu, rembourser mon prêt et tout, donc heu, enfin je genre, je l'ai pas volé cet argent, tu vois? J'ai vraiment bossé, heu, comme une malade heu <chuckles>
Mmh. Bah, bien sûr. Mais oui. Ouais, ouais, tu as travaillé pour et tu t'es donnée les moyens, donc oui, complètement, heu, je je comprends. Ouais.
Exactement, ouais et en fait, bah, moi donc mon conjoint si tu veux, lui, il avait jamais été propriétaire et cetera et heu, et heu, il gagne, heu, assez bien sa vie donc heu, en fait il a il avait pas mal d'argent de côté et cetera, bref.
Mmh mh. J'avoue.
Heu, quand on décide d'avoir notre fils, heu, en fait, on décide moi, je me mets à mi-temps et heu, pour m'occuper du petit.
OK.
Et heu et en fait heu, n ensuite, heu, on déménage, voilà.
Mmh mh.
Et là où on a déménagé si tu veux, heu, on a décidé d'acheter une maison.
OK.
Donc moi, heu, j'ai mis, heu, en fait, heu, j'ai j'ai mis une une partie de la de la maison et heu, lui, heu, met, heu, a mis une une autre partie, enfin un autre a son l'apport que lui a a mis si tu veux, est vachement plus important que le mien, parce qu'il avait
Ah voilà, donc vous êtes vous n'êtes pas à 50-50, heu, d'apport? non.
Bah, pas du tout, mais quand je te dis pas du tout, c'est-à-dire que là, lui, i moi je suis à 10 % de la maison et lui à 90, tu vois? Hem, dans tous les cas, heu, lui, de toute façon, heu, n'a pas voulu, heu, d alors tu vois, déjà ça c'est c'est c'est ça en fait que déjà ça, tu vois, ça me pose un peu problème et je me dis: «Mais est-ce que c'est normal, au final?» Parce que lui ouais.
OK. D'accord. OK. Ouais. Parce que du coup, c c c'est lui qui qui a voulu justement que, heu, qu'il qu'il ait un apport plus important sur la maison? Et donc du coup, il t'a il t'a clairement posé les limites en disant: «Non non, je veux, heu, je veux avoir le le plus d'apport, sur la maison»?
En fait, c'est pas tout à fait ça. C'est dans le sens où moi de toute façon, j'avais que 10 % de la somme de cette maison.
Ah oui, OK.
J'avais pas plus et lui a pu, heu, mettre beaucoup plus et après le le prêt immobilier finalement, il est qu'à son nom. Il a pris le prêt immobilier qu'à son nom. Mais parce qu'en fait moi, entre temps, donc on a déménagé, j'ai carrément arrêté de bosser. Tu vois? Pour m'occuper de notre enfant parce que, heu, parce qu'on a déménagé à l'étranger et que, bah, j'avais plus de travail, clairement.
Ah, d'accord. OK. Oui pour t'occuper de l'enfant, de ton petit bout. Mmh mh. Ouais.
Voilà, heu, mais il faut quand même savoir que, heu, moi à la maison c'est moi qui fais tout, heu, c'est à dire que là, j'ai i finalement on on paye, heu, ni femme de ménage, heu, ni nounou, heu, c'est moi qui fais les courses. C'est enfin je quand je te dis que je fais tout, c'est je fais tout de A à Z. Après heu, je trouve ça normal dans la mesure où, bah c'est lui qui travaillait et moi je travaillais pas. Mais au final
Ouais. Oui, mais tu m'as quand même dit que tu avais un travail à à mi-temps.
Heu, ça c'était quand on était encore en France.
Ah d'accord, OK. Donc là quand vous avez déménagé à l'étranger, tu as laissé tomber ton job à mi-temps? OK.
D'accord. Ouais en fait, j'ai arrêté de bosser, ouais, ouais, j'ai arrêté de bosser. Parce que parce que c'était compliqué, bah, déjà de gérer un déménagement et cetera et cetera. Mais moi là, si tu veux, ce qui me pose vraiment problème, c'est que donc déjà, lui, il a décidé effectivement, malgré le fait de soi-disant, «On est ensemble», heu, «La maison est à nous» et cetera, heu non, sur les papiers, heu, il a bien inscrit, heu, lui, ce que lui a apporté et ce que moi j'ai apporté et la maison, il a pas voulu qu'on la mette à 50-50.
Bien sûr. Mmh mh.
Dans les faits, bien sûr, moi, j'ai que 10 %, mais hem, mais si, soi-disant on est <chuckles> on est un couple heu, <chuckles> uni, heu, enfin je sais pas, ça me
Ah, il a carrément pas voulu? <gasps> Mmh, hein. <laughs> Bah ouais, mais alors attends, parce que du coup pour le coup, est-ce que, heu, tu sais, il y a un moyen, où tu peux justement à lui lui rembourser, heu, bah du coup, peut-être 40 % pour que toi du coup, tu atteignes, la part de 50 %? Est-ce que vous en avez discuté de ça?
Ouais. C'est impossible. Non mais en fait, si tu veux, le gros problème c'est que de base et c'est pour ça que ça crée des tensions tout le temps, c'est parce qu'en fait de base après lui tu vois, je je veux pas dépeindre un mauvais tableau de lui, parce que c'est pas non plus le cas dans le sens où-où c'est quelqu'un qui a qui est quand même extrêmement généreux et heu mais si tu veux lui de son côté, heu, enfin il a des il a un salaire qui n qui n'a rien à voir avec le mien. Même si je travaille en fait, heu, il son salaire c'est x8 par rapport au mois, tu vois? À au mien, même si je travaille, heu, à temps plein. Enfin de dire nos nos nos nos finances, elles ont rien à voir. Donc en fait jamais, jamais, jamais, je ne pourrais lui lui moi avoir cette moitié de maison. C'est impossible.
Mouais. Mmh mh. Ou Ah ouais. Il lui rembourse. <gasps> OK. Et
Sauf que sauf que là, le problème que j'ai et c'est pour ça que tu vois j'ai besoin de ton avis, heu, pour v pour me dire est-ce que c'est moi qui suis, heu, dans le faux ou est-ce que, voilà? C'est que là maintenant, j'ai décidé de me remettre à bosser.
Mouais. Mmh mh.
Heu, voilà, on on a bien enfin l'emménagement s'est bien passé et tout. Ça y est mon fils va à l'école, heu, je me dis «Bon, bah ça y est, il faut que» et puis même, moi, j'ai envie de pouvoir, heu, tu vois m'acheter des fringues, heu, je sais pas, aller chez le coiffeur de temps en temps, heu, m'occuper un peu de moi quoi, et hem
OK. Bien sûr. Bah oui. Parce que pour le coup tous tous ces loisirs là, est-ce que, heu, tu enfin de base, est-ce que tu tu le faisais quand même assez régulièrement, heu, avec ton argent ou, heu, ou tu utilisais son argent?
Non, non. Non mais voilà, c'est ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'au tout début de la relation, heu, quand on a décidé un peu que moi je reste à la maison et tout, heu, effectivement en fait, on avait un «compte commun» entre guillemets. Mais c'était que lui qui mettait de l'argent dessus. Donc après je pouvais, tu sais, je le prenais pour les courses. Mais si je voulais, heu, si je après j'ai jamais été très dépensière hein, mais heu, si je vou si j'avais besoin d'aller chez le coiffeur, bah, j'y allais, quoi et en fait au fur et à mesure du temps, bah, ça a complètement changé et heu, le tout petit peu d'économie qui me restait, heu bah, en fait j'utilisais ça pour mes sorties personnelles et mes trucs perso, donc heu
Mmh mh. Bien sûr. Mouais. OK. Mmh mh.
Donc heu <sighs>
OK et et du coup, là aujourd'hui, donc ce ce ce ce sujet-là, un petit peu financier, heu heu, c'est vraiment un sujet qui est récurrent au sein de votre couple et et vous disputez souvent? Ou
Bah, c'est pas qu'on se dispute, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a en fait là, donc maintenant que que si tu veux, que moi je vais recommencer à bosser. Donc je lui dis: «Mais en gros heu, moi, je vais commencer à bosser, mais heu, l'argent finalement que je vais mettre "dans le foyer" entre guillemets, heu, je sais pas, imagine, je mets, hem, heu, je sais pas, 60 ou 70 % de mon salaire», je dis: «Mais en même temps, comme moi le prêt, il est pas à mon nom, je suis pas en train de le mettre dans la maison. Donc en fait tout cet argent, moi je je capitalise pas quoi en fait. Tout cet argent il va partir en fumée, quoi».
Ouais. Oui. Bah, c'est clair.
Enfin partir en fumée non, mais
Bah, c'est clair, mais surtout
enfin je sais pas. En fait je suis pas, heu, <sighs> c'est hyper compliqué, je suis passée d'un appart, à moi, à Paris, que je remboursais et te bah ouais. À au final dix pour cent d'une grande baraque qui qui m'appartient, heu, bah à 10 %, et heu, tous les mois, je peux pas mettre d'argent dessus.
Ouais, mmh. Mouais. Propriétaire. Mmh mh. Normal, en f Mmh. Mmh.
Est-ce que c'est juste? Je sais pas.
Mais a Bah en fait, c'est en vrai, c'est c'est assez compliqué et je pense qu'il y a énormément de couples, heu, malheureusement qui qui sont dans cette situation aujourd'hui, où, heu, où l'homme ou même des fois la femme hein, travaille beaucoup plus que l'autre et du coup, bah, a <chuckles> un une capacité financière un petit peu plus élevée. Mais je veux dire en fait, ça n'explique en rien le fait que hem
Ouais. Bah, c'est ça.
bah qu'il soit un petit peu aussi, heu, heu, limitatif sur, heu, sur ce que tu peux apporter à la maison. Enfin, je veux dire, comme tu disais, tu es restée à la maison, tu t'es occupée de votre fils pendant quand même super longtemps, hem, tu t'es occupée des courses, heu, tu t'es occupée de faire le ménage de la maison. En fait, enfin, c et et c'est des choses que lui, il a pas faites en retour, hem et enfin pour moi, tu as tu as tu as complètement le droit aujourd'hui, c'est complètement légitime que tu te poses ces questions là hein, honnêtement et heu, et en fait, moi, je voulais te demander, est-ce que vous en avez clairement discuté tous les 2, de cette situation? Et en fait, à quel point, toi, ça te pesait? Tu vois? Parce qu'enfin, là, de ce que tu es en train de me dire, c'est c'est c'est quand même, bah, quelque chose de «grave» entre guillemets et puis heu, mine de rien, ça peut peut-être des fois entacher ensuite sur, heu, la relation, bah, long terme, tu vois? Et puis, heu, enfin, tu vois? Quand il y a un enfant au milieu de tout ça et cetera, ça ça peut quand même devenir un petit peu plus compliqué. Donc heu, ouais, est-ce que vous avez, heu, déjà essayé en fait, d'en parler vraiment calmement tous les 2? Et
Oui. Ouais. Mmh. Mmh mh, mmh. Mmh mh. Oui. Mmh mh, mmh. Ouais. Bah ouais. En fait on en a parlé, heu, pour tout te dire, on en a parlé justement hier soir. C'est pour ça que là, je te demandais un petit peu ton avis à toi. On en a parlé hier soir et en fait, bah lui, il estime justement que, hem, bah OK, c'est lui qui rembourse le prêt, donc forcément la maison, bah elle est toujours, heu, 90 % à lui et que, par contre, de toute façon lui aussi, heu, met tout son salaire, heu, dans les frais, heu, tu vois d'électricité, de de nourriture et tout et donc en fait, moi, heu, effectivement si je travaille, si j'apporte de l'argent à la maison, c'est aussi pour les frais, heu, de base, on va dire. Mais que, heu bah, je je rembourse pas la maison donc en fait mon apport sur la maison, il restera toujours le même.
Ouais? Ah. Ouais. Mmh. Mmh. Mouais. Oh mon Dieu, non mais en fait, c'est juste que là, si un jour, il il arrive quelque chose, c'est-à-dire que
Mais en fait c'est ça, c'est si on sépare il se passe quoi? <chuckles> C'est ça mon truc et qu'est-ce qui se passe, en fait, si on se sépare?
Bah ouais. Bah ouais, non mais je comprends. Et du coup te donc là, tu vas reprendre à travailler et hem, et tu veux pas, heu, par exemple, lui lui imposer, en fait, lui dire: «Écoute, moi, est ce te ça me tient vraiment à coeur de, heu, de te rembourser, même si ça prend énormément de temps, de te rembourser les 40 % pour que j'atteigne justement les 50 % de la maison et comme ça après on est à 50-50 parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver».
Ouais. Mmh mh.
C'est donc je tu en as déjà discuté avec lui ou mmh?
Ouais. Ben c'est vrai que ça me paraissait, tu vois niveau montant, ça me paraît tellement impossible au final que j'ai pas du tout en fait lui, tu sais ce qu'il m'a dit hier soir? Il m'a dit de, mmh il m'a dit de de mon salaire, en fait, ne pas le mettre, heu, complètement, heu, dans les frais de la maison, de garder tout ça. De mettre 60 ou 70 %. En fait, il m'a même pas dit ça, c'est pour ça que je te dis je je veux pas donc je veux mal le dépeindre. Il m'a dit: «Mets ce que tu veux, tu mets ce que tu veux, le reste d'argent tu le gardes et tu le mets de côté et heu, c'est ton argent». Mais ouais.
Tu as pas tu as même pas réfléchi, ouais. Mouais. Mmh. Mais ah ouais mais non Ben, en fait, voilà. C'est s c'est juste que là, en fait, tu prends le risque que si un jour il se passe quelque chose, ben malheureusement, heu, ça ça, ben toi to tu auras pas la maison quoi en, in fine. Donc hem, peut-être que, hem, après, tu peux faire ça. Tu peux peut-être d'ores et déjà mettre justement de côté pour ensuite, heu, s'il te reste un petit peu d'argent aussi de de ce que tu avais vendu ton appart à Paris pour, en fait, voir pour acheter à ton nom un petit appartement a quelque part.
Ouais? Non, je rere ouais, c'est ça. C'est ça. Oui. Ouais, ouais. Ouais, tu as raison.
Tu vois? Comme ça, tu assures tes arrières et s'il se passe, heu, s'il se passe, heu, un truc un un jour, ben tu vois, au moins, tu auras un plan B, quoi?
Ah. Ouais, tu as raison. Mmh, mmh, mmh. Ouais je vais faire ça tu as raison. Bah après il faut que je me remette ouais, ouais, non tu as raison, faut que je me remette là à la recherche active de boulot et heu, et après ben après, heu, penser à moi quoi comme lui, il pense à lui, hein, clairement, hein.
Bah ouais, hein, faut Mais tu et des fois des fois, il faut vraiment être égoïste, hein. Tu tu penses à toi, donc ouais, tu mets de côté et tu tu gardes de côté, tu te fais un petit un petit apport et après tu feras un prêt à la banque et tu prends un appartement à ton nom et et je te promets, ça va aller, t'inquiète pas, d'accord?
Ouais, ouais. Ouais. Mmh, mmh, mmh. OK, OK. Merci ouais, merci beaucoup.
Bah. Merci à toi de t'être livrée et et franchement, je suis de tout cœur avec toi et heu, et je suis sûre que ça va bien se passer.